فهمتك، فهمتك أنا عارف، أنا لو لو حاجة جِبتها هاقول عليها، لو حاجة لسه ما جِبتهاش ما باقولش عليها. يعني لو حد سألني على حاجة وآه عادي باقول عليها، ما دام الحاجة جات كده، كده. إنما الحاجة لو ما جاتش <laughs> مش باقول عليها آآ ف يعني أنت فكرتني بموقف كده مع أهلي، آآ ه
آه عادي يعني. يا ريت قُل لي.
آآ ع ناس كتير جدًا اتف ناس كتير في عيلتنا اتفاجئوا بفرحي أساسًا، بنكلمهم نعزمهم على الفرح <giggles> آآ أ
آه طب إيه المشكلة؟ يعني ده كانت حاجة بالنسبة لك فيها مشكلة، والّا هُم كان عندهم نوع معين من الروتين؟
هُم ب هُم أهلي كده، أهلي عندهم نوع معين من الخصوصية إن هُم حتى ما يقولوش لحد، إن أنت خاطب والّا أنت والّا أنت ه وبرضه قالوا لي برضه ما تقولش لحد إن مراتك حامل، لما تخلف هيعرفوا <tsk> <giggles> فهو الموضوع ماشي كده، لأ أنا أنا بالنسبة لي الموضوع هُم صح، هُم صح وهُم ع كعادات، وكتقاليد مبنية على تجارب حقيقية هُم صح، إنما إحنا دماغنا ما بتجيش للحتة دي، يعني أنا دماغي أنا خلاص مش هاقول، بس لو حد جه سألني باقوم عادي الموضوع كده كده دي حقيقة، يعني لو مثلًا هُم مش عايزين مثلًا يقولوا لأي حد في العيلة غير لما الموضوع يتم، ودلوقتي عمتي والّا خالتي جات سألتني أقول لها إيه؟
آآ أنت بالنسبة لك شايف آه. طب شايف إن هُم صح والّا لأ؟ آه بالنسبة لك طبعًا شكلك هيبقى وحِش أو حاجة لو لو هُم مثلًا عرفوا إمم.
لأن لأن أنا عارف آه ل بالضبط، و إن هُم قرايبن قرايبي وأنا عارف طبيعتهم، طبيعة ريفية، عشمانيين، عايزين يتطمنوا عليك.